Oo, maganda nga naman yung mga gano'ng klase ng aktibidad 'no, parang madada madali lang talaga siyang gawin, no? Ah, madaling kumbaga, no? Pero paano naman yung pag-eehersisyo, eh, may maipapayo ka ba sa'kin na kasi napapansin ko nawawalan na ko ng disiplina talaga sa pag-eehersisyo, eh. Gusto ko talaga kasing alam mo yun nat nalalapit na naman yung bagong taon, 'no, may mga New Year's resolution na naman na hindi natutupad, 'no? Gusto ko sana makapag-ehersisyo talaga nang maayos. Meron ka bang maipapayo para talagang maging mas disiplinado, lalo na sa pag-eehersisyo?
Oo. Tap <chuckles> Yeah. Mm. Alam mo, start with small lang, halimbawa yung simpleng walking lang at least 10 minutes a day or 50 minutes a day, okey na okey na 'yon, basta maging consistent ka lang. Hindi mo naman kailangan o kung gusto mo mag-invest ng tools, halimbawa mga dumbbell, wala namang problema do'n. Pero kung medyo nagtitipid ka rin sa budget, start with yan, walking. Kasi alam mo yang walking, ang daming benefits niyan sa ano, sa katawan natin at hindi mo kailangan bumili ng ano, ng mga dumbbell, di ba? Kailangan mo lang nung kailangan mo lang magsuot ng tsinelas o di kaya ng sapatos, walking na 'yon. Pupunta ka ng palengke, so simpleng ano, simpleng task, so magagawa mo siya nang walang masyadong pressure. Ta's saka mo lang siya dagdagan kapag naging komportable ka na.
Mhm. Okey. Mm. Okey. Oo nga, tama, tama. Hmm. Oo, oo. Okey, simula lang talaga sa may maliit, 'no? Nang masubukan ko nga kasi kadalasan pag namimili ako, sumasakay pa ko sa jeep o kaya sa tricycle, 'no, kahit maano lang, kahit medyo malapit lang, no? O kaya minsan pag sinisipag ako, magmomotor na lang ako. Ah, maglakad na lang gumaga susubukan ko nga rin. Maraming, maraming salamat dito sa mga tips mo tsaka sa mga payo mom at sa pakiramdam ko talaga makakatulong 'tong mga 'to. Kaya sige, maraming, maraming salamat diyan.
Yes. Oo. Yeah. Maglakad ka naman, oo. Oo, naman. Kayang-kaya mo yan, 'no, naniniwala ako sa'yo, basta at least baby steps, tuloy-tuloy, okey na yun. Maging consistent lang.
Mm. Okey.